Ừm, thì, ờ, mình nghĩ là áp lực thì cũng có, nhưng mà mình nghĩ là áp lực đó nó mình có thể dễ dàng biến nó thành động lực đó bạn. Thì mình cũng học một phần là vì tương lai, cũng như là sự việc cũng như là nghề nghiệp của bản thân mình l là một phần, sau đó là vì bà sự kỳ vọng của bố mẹ nữa, thì mình coi đó là động lực thôi chứ cũng không hẳn là áp lực đâu.
À, áp lực thành động lực. Ừm, đúng rồi. Thế thì, ờ, khi mà bạn, ờ, nhìn cái cái động lực này á thì bạn có một cái kế hoạch cụ thể nào để có thể giúp cho bạn duy trì được cái thói quen, cũng như cái động lực này trong cái việc mà bạn học ngoại ngữ hông nè?
Ừm, thì kế hoạch thì mình luôn luôn có kế hoạch nha, đặc biệt là là cái việc cái đối với việc c ngoại học ngoại ngữ á, thì mình luôn ưu tiên dành nhiều thời gian nhất cũng như là cái khung giờ học, gọi là, ờ, tập trung nhất cho nó. Ơ, thì hiện tại thì mình đang, gọi là, dành cho nó khoan khoảng 2 tiếng mỗi mỗi ngày và, ờ, đâu đó tầm khoảng tám giờ tối đến 10:00 tối đó bạn, là cái khoảng thời gian mà mình nghĩ có thể tập trung học tập nhiều nhất.
Ừm, thế hả? 2 tiếng mỗi ngày. Ồ, ra vậy.